Ano ang yung ginagawa mo kapag nawawala ang motibasyon mo?
Ayan 'no, normal lang naman siguro 'no 'yong ganyan na 'yon nga, nawawala pa minsan 'yong motibasyon, lalo na nga, ah, pagka madas mas madalas 'yong, ah, stress, 'yong pagod. Siyempre minsan 'no, talagang ayun nga dadating sa point na yun nga mabu-burn out. Pero, ah, ang ginagawa ko kasi 'pag nawawalan ako ng motibasyon madalas, 'no eh, tinitignan ko lang 'yong anak ko. So, siguro sa ganung paraan talaga, ah, parang wala rin akong choice na talagang mm.
Siyempre. Mhm. Mm. Mm. Ah, bakit ka ba ano, nai-stress o napapagod?
Siyempre normal yun dahil siyempre nga, 'di ba, ah, maraming ginagawa, may trabaho, may anak, may inaasikaso sa bahay. So, siguro talagang normal lang 'yon, yung ganong pagkakataon o pangyayari talaga na na minsan talagang mararanasan or, yun nga.
Mm. Oo. Ah, kadalasan ba ayan, ah, 'yong anak mo 'no tinitingnan mo habang natutulog, gano'n?
Mm. Yes, oo, siya talaga as in. Kasi mm. Kasi siyempre 'no, iba 'yong na naa-ano eh, parang naidudulot niya talaga na ano sa'kin. Kasi siyempre may mga pagkakataon na talagang siyempre may pagkakataon na 'yon nga na parang 'yon nawawalan ka nga ng motibasyon, so saan ka titingin pa, 'di ba? Huwag ka na lumayo, 'yong nandun naman sa harap mo 'yong inspirasyon mo, eh. So ganun yung ginagawa ko tsaka may mga pag pagkakataon din talaga na hindi ako minsan makatayo as in na alam mo 'yon, 'yong ka parang gusto ko na lang humiga, ganyan. Pero 'yon nga pag nakikita ko siya, naiisip ko ku kung hihiga lang ako, anong mangyayari sa'min? Anong mangyayari sa kanya? 'Di ba? Hmm, tama, yes.
Oh. Oo. Totoo nga 'no? Oo. Ayun, totoo 'no? Oo. Oo, tama 'no? Oo, sweet naman 'no? Pero buti 'no hindi rin nagigising talaga 'yong anak mo kapag tinitingnan mo 'no? 'Pag lalo na 'pag gabi baka mapagkamalang multo pala 'no? Sumigaw. Pero ito ah, no'ng sa school naman 'no o sa dati mong trabaho or no'ng wala ka pang anak, eh, ah, ano ba 'yong ginagawa mo naman kapag 'yan nawawala yung motibasyon mong mag-aral kasi nakakatamad mag-aral minsan, 'pag, ah, masyado ka nang matalino, 'di ba? Alam mo na 'yong mga subject, alam mo na 'yong mga idi-discuss ng teachers, eh, nakakawala ng motivation 'yon, oo.
Mm. Oo. Eh, okey lang naman 'yon mm. Okey lang naman kasi hindi naman talaga ako matalino sa totoo lang. Pero 'yon 'pag nawawalan ako ng motibasyon, ah, pumasok. Siguro ano, parang nagpapapilit ako na magpabangon do'n sa nagpaaral sa'kin. Kasi 'yon din 'yong ano eh, pagka, yun nga
Inutusan mo pa pala 'no? Oo.
<giggles> Ayi. Ang ibig ko kasi sabihin nung time na 'yon, may mga pinagdadaanan din kasi ako sa buhay. So, ang pinaka the best kasi do'n na ginagawa niya rin talaga is 'yon pinupuntahan niya ako do'n sa kuwarto. Tapos siyempre, pagka kasi 'yon nga, na na nagsalita na siya na, ah, "Kailangan mong pumasok, kasi ano na lang, ah ano ganyan na lang ba? Na okey lang ba sa'yo na ganyan pa din 'yong tingin sa'yo ng ganyan, ng mga magulang mo?" Ganyan. So, para ano siyempre mako-konsensiya ka tapos 'yon talagang magkakaroon ka ng motibasyon, "Ay kailangan ko pumasok para" mm. Yes, malumanay. Mm.
Mhm. Mhm, ano yun? Malumanay rin ba siya magsalita o oo, kasi base sa pagsasalita mo 'no, buti hindi ganyan 'yong pagiging ano 'no "Uy, ano ka na, bumangon ka na." ganyan, "Ano oras na." 'di ba? Mga ganun.
<laughs> Hindi, pero yung way niya kasi, sweet kasi yung boses niya. Yes.
Oo. Pero ito 'no, ah, sa tingin mo ba kapag nawawala yung motivation mo ano, nung bata ka pa o nung, ah, palaki ka na 'no, eh, kapag nagpapahinga ka ba muna eh, mas okey o pinipilit mo na lang na yung sarili mo muna, na talagang bumangon ganyan?
Oo. Mm. Ngayon kasi yung dati siyempre papahinga muna, pero ngayon kasi wala talagang choice. So, magkaibang magkaiba talaga dati. Da dati kasi pagkaano ko talaga para hindi ko nararanasan parang, ayun nga nawawala yung motibasyon, talagang ayaw mo bumangon, which is normal lang kasi bata pa, eh.
Hmm. Mhm. So, ayan 'no, oo. Bakit naiisip mo na walang choice 'no, mga ganyang bagay?
Mm. Eh, 'yon nga kasi, bata ka pa nung time na 'yon. Eh, ngayon naman kasi talaga wala nga rin talagang choice so, 'di ba? Sinong kikilos? Ako ako lang, o mayro'n bang choice? So 'di ba, wala. Mm.
Hmm. Ah, well, o mayro'n naman 'no? Lahat ng tao may choice actually, 'di ba? Ah, yung iba, tawag dito, minsan ano kailangan mo lang magpahinga kahit 10 minutes, 'di ba? Pahinga na rin 'yon, tapos ayun na, at least 'di ba nagka-choice sila kahit papaano. Pero ito, ah, ano sa tingin mo yung pinaka-epektibo ngayon para sa 'yo na ginagawa mo 'no? Para at least, ah, stay ka pa rin na motivated bukod sa diyan sa pagtingin mo sa anak mo, ah, 'tsaka 'pag sa school naman 'no, dati nung nag-aaral ka, 'tsaka yung nagtatrabaho ka?
Mm. Hmm. Oo. Ay, mm. Hmm, siguro yung kumakain 'no, ng gusto ko.
Hmm, ayos oo, Ah, ano ba usually yung kinakain mo, ah, niluluto mo ba, ino-order mo ba sa labas, ganyan o may taong nagluluto para sa'yo?
Mm, yes. Ano ba yung mga kinakain? Mm. Ano kasi, ah, bi ano na lang kung ano na lang yung magustuhan ko siguro 'pag lumabas ako kasi marami rin namang kainan dito. So, ayun kung ano na lang yung maisipan ko minsan lumalabas ako ganyan. So do'n parang bumabalik din yung motibasyon ko. Pero' yon nga 'no, ah, mahirap din kasi pagka sa labas din talaga kakain kasi siyempre parang kain pa rin sa oras 'yon 'pag lumabas, kaya 'yon minsan pagka ano kung ano na lang din 'yon nandito 'yon na lang din yung kinakain ko. Tapos, mm, 'yon nalang para kahit papaano, 'di ba? Parang ma maano ulit or parang bumalik ulit yung motivation, so ayun.
Hmm. Hmm. Ayan totoo nga 'no, iba rin talaga yung nagagawa ng ano 'no pagkain, eh, talagang nakaka-fulfill 'no, oo. Pero minsan 'pag nasosobrahan ka naman minsan na inaantok ka 'no, ma ah, ka delikado rin kapag ganyan 'no. Pero ito 'no, paano naman nakaapekto yung, ah, pressure mo mula sa pamilya ayan, sa naging sitwasyon mo noon sa pagkawala nung motibasyon mo?
Pagkain, yes, magic. Mm. Nakat Mm. Siyempre malaki yung epekto nun kasi may mga pagkakataon talaga
Mm, tsaka ano ba 'yan naging dahilan ba yan ng matinding slump mo? Tsaka ano ba 'yan, ah, puwede mo rin ikuwento. Oo.
Siyempre, ano nga malaki nga yung epekto niya sa akin no'ng time na iyon, kasi siyempre kahit naman sino 'no na araw-araw kang parang as ma parang ano eh, pagsasalitaan nang hindi maganda, kahit sabihin mong sa chat lang 'yon, 'di ba? Ganon pa din iyon eh, iba pa rin yung epekto nun tsaka syempre kung paano mo babasahin nga iyon. Siyempre, alam ngang, ah, masaya ko basahin yung chat nila sa akin, eh, hindi nga maganda. So ayun talagang isa din iyon talaga sa ano na talagang naka-ano sa akin. Kaya minsan, or parang 'yon nga madalas din, ah, nawawalan ako ng gana lalo na sa pagpasok dati sa school. At buti na nga lang din nandiyan si mother ko or yun nga yung nag-ampon sa akin, na talagang ah, hindi siya nagsawa na puntahan ako sa kuwarto ganyan, para kahit papaano eh, ah, ma-ano niya ako na pumasok pa rin talaga araw-araw.
Mhm. Oo, pero ayan 'no, paano nakatulong yang, ah, nasabi mo 'no sa pamamaraan mo naman ngayon? Tsaka ano ba nagkikita pa rin kayo nung, ah, kumupkop sa'yo or ah, may communication pa rin kayo and all?
Yes! Mm. Yes, oo 'no, kasi hanggang ngayon naman kahit sabihin mo, minsan lang kami nagkakausap pero iyon nga pagka nagkausap naman talaga is medyo matagal, ganyan kasi marami siyang ikukuwento, ganon din ako. So okey naman kasi iyon nga na naa-ano niya pa rin ako hanggang ngayon. Ah, hindi hindi pa rin siya nagsasawa na, ah, pangaralan ako dahil hindi pa hindi pa rin naman talaga totally 'no na parang na-aabot ko pa rin talaga iyong gusto ko. So ayun nandiyan pa rin siya para sa akin, sinusuportahan pa rin naman ako.
Oo, ano. Oo, ibig sabihin pala medyo matigas talaga ulo mo 'no kasi pinapangaralan ka pa rin ngayon. Pero ayan nga ano yung naging, ah, epekto sa'yo 'no, na kung pa'no ka nahubog naman nung, ah, mga karanasan mo na 'yan para maging motivated ka palagi? Anong iniisip mo?
Hindi ah. Mm. Mm. Sa'kin ano ba iniisip ko? Eh, basta siguro ano mas ano kasi ako do'n sa ano, eh, sa mga puwedeng mangyari sa future talaga. Do'n na lang ako laging nagpo-pokus. Kasi 'yon nga kapag ka kasi nawalan ako ng motibasyon at tamarin talaga or ha sam something na sabihin na natin na parang nagpalugmok do'n sa iyon nga 'no do'n sa nara mararamdaman ko or nararamdaman ko, walang mangyayari, 'di ba? 'Tsaka pa'no na lang din talaga yung anak ko? 'Yon din talaga yung iniisip ko, eh, na, ah,' pag 'yon nga 'pag nawawalan ng motibasyon so, pa'no, pa'no yung anak ko? Sino bubuhay sa anak ko? 'Tsaka 'yon nga, ayun pa 'no yung 'pag nawawalan ako ng motibasyon iniisip ko din yung mga bayarin talaga. Kasi nakakapag-ano 'yon, eh, naka alam mo 'yon, parang pinapalakas yung loob mo na para ano, eh. Mm.
Ah. Hindi ba ano 'yan? Oo, 'yan yung nakaka-ano, 'di ba? Nakaka-motivate talaga 'no? Titingnan mo lang yung bills mo 'no? Oo, 'tsaka yung mga pinautang mo kung mayroon, 'di ba? Kung talagang mayroon mamo-motivate ka talagang magtrabaho, 'di ba? Para sa kanila kasi, ah, nagtatrabaho ka para magpautang sa kanila kung sakali ano?
Yes! Yung mga bayarin. Oo, naman. <chuckles> Hindi. 'Yon naman kasi yung mga pagpapautang na 'yon pagtulong 'yon sa kapwa. 'Di ba kung mayroon ka naman, puwede ka naman magpahiram kung mayroon ka. Pero 'yon nga kung hindi na magbayad, ano ba, <chuckles> patatawarin ko ba? <chuckles> Hindi, okey naman kasi nag-ano naman. Ito naman nakakainis. So, iba na, iba naman. Mm.
Hmm. Hmm. Oo. Oo. Oo pero ayan 'no, nasabi mo nga na kapag, ah, tinatamad ka, pero alam mo ba ano yung, ah, pagkatamad na 'yan, eh, minsan 'yon pa yung ano 'no nakaka-discover ka ng, ah, ibang mga bagay 'no, na talagang minsan nagiging, ah, breakthrough rin 'no, eh, 'di ba si, ah, sino ba 'yo, si Albert Einstein ba 'yon, yung nag-aano lang 'di ba? Nagpapahinga lang sa ilalim ng puno tas nalaglagan siya ng, ah, puno ng mansanas, oh. 'Tsaka niya na-invent or na ano yung, ah, gravity 'di ba? Mga ganong bagay, oo.
Mm. Ayun. Oh. Ah, ang galing no'n, ah. Eh, hindi naman kasi ako matalinong tao na kagaya ni ano 'no ni Einstein. So, o hindi ko hindi ko siguro papasok sa'kin yung gano'n. Pero, 'yon naman 'no, ah, totoo naman na pagka ganon, eh, parang may papasok bigla sa isip mo ganyan. Pero kasi ako, eh, ang naiisip ko lang talaga is yung mga, ito yung mga paparating na lang na puwedeng mangyari or 'yon nga. So, kailangan mo na lang talaga kumilos. 'Yon naman talaga yung pinakamagandang gawin talaga, yung kumilos. Pero ngayon kasi 'no masasabi ko naman na kahit papaano, eh, kahit 'yon nga na ganyan na, ah, lagi akong kumikilos or parang wala na rin akong oras para sa sarili, eh, 'yon kahit papano ngayon medyo naaano ko na yung sarili ko. At yon naman pinagpapasalamat ko rin naman 'yon ngayon. Mm.
Hmm. Hmm. Mm. Ayan, oo mabuti rin yang gi ganyan 'no? Pero ito 'no bukod sa kumupkop nga sa'yo 'no? Mayroon ka pa bang ibang accountability body naman na alam mo 'yon kapag 'yan tinatamad ka or down ka, eh, mayroong, ah, nagpu-push sa'yo? 'Yan na nagagalit sa'yo o nag, ah, parang nagli-lift up sa'yo para ma-push mo pa yung pagiging motivated? 'Tsaka bukod rin sa anak mo, ah, nung, ah, panahon na nagtatrabaho ka pa lang 'no?
Mm. Mm. Hmm. Hmm. Mm. Meron, pero ano eh, hindi ko sure kung talagang mino-motivate niya ako, o parang lagi niya akong inaano, eh oo, parang pinaparinggan lang. Pero okay lang, nito ko lang din siya na nakilala. So, ayan parang hindi pa rin gaano katagal, o parang ano 'yong pag-aano niya sa'kin, so hindi ko din sure eh. So ayun, okey naman eh, kahit wala, okey lang din kahit wala.
Mm. Mm. Eh, ito ah, ah, tawag dito, may parang tumatak ba sa sa'yo talaga na isang sinabi ng, ah, kumupkop sa'yo 'no, o kung sino man no na ah, kung papaano ka maging stay motivated sa ngayon? O, yan, nagamit mo ah, nung, ah, paglaki mo 'no at ayan sabi mo nga 'di ba dati, tinatamad ka mag-aral, ano 'yong parang pinakatumatak na sentence 'no o isang word na nasabi or kahit isang, ah, mahabang, ah, ah, tawag dito pagpapaano sa'yo, 'yong pagpapagalit ganyan 'pag ano, pag tawag do'n galit sa'yo 'pag, ah, tinatamad ka ganyan? Mm.
Mm. Mm. Mm. Mm. Okey. Mm. Mm. Ganito, sa lagi niyang, dati sinasabi ni Mother sa akin, sabi niya, "'Pag hindi ka pumasok sa school," ganito siya magsalita eh, "'Pag hindi ka pumasok sa school, parang ginaya mo lang din sila. So, patunayan mo sa kanila na iba 'yong iniisip nila." Okey, 'yon na 'yon. 'Yon na 'yong sinasabi niya sa'kin lagi, 'di ba?
Mm. Ah, yun yun, yung laging talagang tumatatak sa'yo 'no?
Mm, lagi niyang sinasabi sa akin 'yon. Tapos, minsan nga gusto ko na siyang sabayan, pero 'yon nga 'di ba, nerespeto ko 'yong mother-mother ko, and then 'yon. <tsk> Ayun, tumatak hanggang ngayon na naano ko pa din 'yon 'yong sinabi niyang 'yon, kasi siyempre kahit naman sino 'no talagang, ah, 'pag may gano'n naman na talagang nag-aano sa'yo araw-araw, pahahalagahan mo din. Pero 'yon mm.
Mm. Ah oo. Pero Oo 'no. Totoo no. Oo pero sa 'kin 'no, parang ano 'no, medyo nakakatakot nga 'yong ganyan 'no, 'yong, ah, sobrang malumanay magsalita, tas gano'n 'yong sinasabi niya. Akala mo double meaning 'no, ah, 'pag hindi ka sumunod eh, naku yari ka. Parang mapapaangat ka talaga, na mapapabangon ka sa kama kapag ganyan 'no, 'di ba? Oo.
<chuckles> Grabe ka naman. Pero hindi. Kasi mabait naman siya talaga. So siguro ayaw niya lang din talaga akong matulad do'n sa, 'yon sa pamilya ko na gano'n hanggang do'n na lang. Hindi niya naman minamaliit 'yong pamilya ko 'no. Pero 'yong, 'yon nga na gano'n 'yong ginagawa sa akin ng pamilya ko hindi siya natutuwa sa gano'n. So parang inaano niya na, "Ipakita mo na, mali 'yong sinasabi nila", 'di ba?
Mm. Oo, totoo. Ah, oo. Mm. Pero totoo yun, ah. Kasi hindi naman sa pagmamaliit yan 'no. Kasi kailangan din minsan na yung reality talaga 'no, kasi yung ibang tao parang kino sinu-sugarcoat nila 'no? Eh mas maganda nga 'di ba na yung literal na nakikita yung pinaka-real, na nangyayari yung, ah, ipadama o ipakita isabi, para mas maintindihan lalo kasi yung iba hindi nakakaintindi, 'di ba? Pero eto naman, ano yung advice mo naman sa mga nagse-seek naman ng tulong 'no? Eh, ano kaya yung, ah, pwedeng gawing simple at mga low pressure na unang hakbang para kapag nawawala yung motibasyon? Oo.
Mm. Mm. Mabalik 'yong motibasyon, mm. Pero kasi 'no, a ayan sa totoo lang 'yon sa payo, hindi ko rin masu-sure kung payo 'to 'no. Pero 'yon nga kasi iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay. Halimbawa, kung magulang ka na din kagaya ko, so gawin mo lang din 'yong kung ano 'yong ginagawa ko na tignan mo lang 'yong anak mo at 'yong responsibilidad mo talaga. 'Wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano or huwag mong ilaan 'yong sarili mo, or parang huwag mong ilaan 'yong oras mo sa sarili mo sa cellphone or 'pag 'yon paggamit ng social media, kasi kadalasan 'yan din 'yong takbuhan ng tao ngayon para, ah, maibalik 'yong motibasyon nila, which is mali kung meron ka responsibilidad ganiyan, tignan mo 'yon. Kasi kung maghapon ka magsese-cellphone diyan, wala din. So, siguro do'n sa mga estudyante naman, kasi depende nga rin do'n sa ano sa sitwasyon talaga ano. Ah, kung okey, naman 'yong ano n'yo, eh bakit kayo mawawalan ng motibasyon kung maayos naman 'yong pamilya niyo, 'di ba? Parang
Mm. Siyempre 'pag tinamad mag-aral ganyan. Mm.
O, eh di, sila na, nasa sa kanila 'yon, 'di ba? Tignan niyo na lang 'yong sakripisyo ng mga magulang niyo, 'yong hirap ng magulang niyo na 'pag tinignan niyo 'yon, eh di ba parang ang suwerte niyo kasi may gano'n kayong magulang na wala kayong naririnig na kahit na ano, 'di ba? So ayun 'yon lang 'yon.
Ayan, tama. Oo 'no. Tama nga 'yon 'no. Ah, talagang, ah, mapapa-aral ka kapag ganyan talaga ano, na kapag, ah, pinag-iisipan mo talaga na ayan pinaghihirapan ng magulang na minsan 'di nakikita na nung ibang mga estudyante ngayon 'no kaya yung iba nagbolakbol 'no mga gano'n talaga. Eh, ayun 'no maraming salamat dito sa usapan natin at ah, sa oras mo 'no, at ah, sa uulitin.
Siyempre naman. Mm. Totoo. Mm. Maraming salamat din sa pakikinig. Paalam.